É é só para ser igual aos outros, né, se encaixar muitas claro que tipo eu não concordo mas às vezes eu consigo entender algumas pessoas porque, eh, muitas pessoas ten tentam se encaixar, né, estão em algum outro país, né, e devem pensar: "Poxa, né, eu preciso de amigo ou eu não tenho amigos ou não tenho pessoas próximas de mim, isso é porque eu não consigo me encaixar então acho que dessa forma, né, entrando na moda, estando fazendo fazendo fazendo igual, né, a todo mundo, eh, provavelmente isso funciona, né, é uma forma ali de eu de eu estar, junto das pessoas".
Exato. <laughs> É. Sim, de alguma forma, né. É, hum. Uhum. É. Uhum. É. Está uma forma, né. Uhum. Exatamente. Eh, eu não tenho eu eu já tive essa fase mas eu acho que talvez veio muito com a idade, também, sabe, e de eu querer ser única tipo, né, tem vou dar um super exemplo talvez você até já escutou falar daquele tênis o Adidas Samba.
Aham. Sim, claro. Ah, o samba eu lembro, está, tinha uma época que todo mundo praticamente está só usava esse samba, né, eu lembro sim dessa época. E é realmente algo completamente bobo, nada demais, né.
Gente. Né, ok, é um tênis fofo, mas é, aí meu marido comprou, ele mas ele é assim é, fora do comum por que ele é obcecado com tênis, ele tem mais sap tem mais tênis do que eu tenho sapato. E eu super zoei com o cara dele.
<laughs> Ah, entendi. Ah, está certo também, aí aí é um é um caso é um caso um pouco diferente, né, alguém que sneaker head e que gosta também, Mas olha, eu queria eu queria agradecer primeiramente, né, pela nossa conversa hoje que foi uma conversa muito produtiva e você deu dicas incríveis, né, aí o fato de você ficar 2 anos praticamente sem comprar roupa foi, assim, algo completamente diferente ainda mais quando eu penso em alguém nos Estados Unidos. E obrigado está, muito bom mesmo os insights ótimos e as suas dicas também foram incríveis, obrigado mais uma vez.
Ele é. É. <chuckles> Que bom. Uhum. Pois é. <chuckles> Ai que bom eu que agradeço foi muito legal o nosso bate-papo, viu? Até a próxima.
Sei, sim. Olha até uma próxima e da próxima vez a gente conversa mais sobre roupa ou qualquer outra coisa, está bem? Tchau, tchau.